はい、わかりました。
はい。 はい、あのですね1月の終わりに、まあまあ、あと1か月ぐらいなんですけど、あの試験が
はい。うん。 はい。
控えておりまして。
ああ、なんか資格試験みたいな感じですね。うん。
そうなんですね。いちじ試験は終わったんですけど、今度2次試験なんですけれども、で、そねんの、しそれについて、もうもう全然やんなきゃいけないんですけど、まだ集中できてないんです。で、これってはい。そうなんですよね。で、割とその、あの試験の内容っていうのが、そういう面接的な感じなんですよ。なので
はい。 うん。 はい。 ああ、そうなんですね。うーん。 はい。 ああ、じゃ、筆記試験みたいな、いわゆる
は、終わったんですね、それは。うん、そう、今度オーラルみて、もう話す、ね、というコミュニケーション系の、あのそう、テストでして、なのでそうなんですよ。だからき筆記試験だったは、なんか黙っててできるんですけど、なかなかだからどこででもできたんですよね。で、職場でもできたんですけど、1次試験対策は。でも2次試験対策は、その、ほんとに時間を作らないと、なんか、は話してて変変な人なので。
勉強っていうよりは、うーん。 なるほど。 うーん。 ああ。 うーん。 そうですよね。
うーん、そうなんです。
ええ、ちなみにそのにじ試験のこう
はい。 はい。
口頭試験っていうのは、もうほんとにいわゆる面接的なものなのか、あるいはその口頭であの結構知識を問われるみたいな。
はい。 あの。ええ。 あ、そうなんですよ。あのちょっと通訳の試験なんですけど、で、それってそうなんですよ。だからこうインターラクトなんですね、結構。で、あの、まあ、専門知識も、その入ってくるので、それももちろんなんか知ってなきゃなんないんですが、それとなんか多分リアクションの時間とかも見られてると思うんですよね。なので、そう。その、ううなんていう、対応する
ああ、なるほど。 うん、ふん。はい。 はい。 あ、なるほど。
時間とかも練習しないといけないんですよね。
ええ、それはちょっと、なんていうかね。結構、ば場数を踏まないとというか、実践形式ですよね、すごく。
そうな ええ。 ええ。 いやい、そうなんです。